Et donc c'est problématique parce qu'on est censé être, heu, évalués sur, hem <tsk> comment dire? Sur une grille de lecture, en fait. Donc bon c'est surtout ça. C'est-à-dire que quand tu finis l'école, tu es censé, heu, savoir faire, heu, certaines choses dans certaines matières, tu vois? Après, on peut critiquer autant qu'on veut le choix des matières, je suis assez d'accord, c'est, heu, c'est pas forcément ce qui va te te préparer à la vie, hein
Oui. Ah, tout à fait. Oui, tout à fait. Bah, la preuve, il y en a qui réussissent à l'école et qui réussissent pas, heu, dans la vie ou professionnellement.
mais, heu

Ah mais prè je peux t'assurer que, heu, la dans la population mondiale, la plupart des gens sont comme ça. Et justement il y a plein de gens jusqu'à maintenant, ils ils s'en plaignent. Et même moi, je l'ai vécu.
Moi, ça m'a jamais posé problème. Bah, enfin, nous, on a Possible, mais en bon, en même temps, on peut pas non plus heu, enfin, mettre, heu, tout ça sur ça, tu vois? C'est-à-dire qu'on peut pas, dess enfin c'est c'est pas possible, c'est-à-dire qu'en gros, si on on part du prin en sachant qu'on a 3 repas par jour, si on doit toujours se fixer, sur, heu, notre digestion, heu, bah, on est un peu, heu, même pour le travail, hein
Ouais. <clears throat> Oui, mais il y a un truc. Il y a un truc, c'est que, heu, le petit-déjeuner, il va pas te caler.